E me conta, como é a rotina matinal aí na sua família?
Olha, aqui a gente começa 5h30, e na verdade sou eu que começo 5h30, porque eu vou sempre pra academia, é a primeira coisa que eu faço, e como eu tô morando no na França e aqui fica muito escuro esse horário, eu sempre falo que eu venço o sol todos os dias de manhã, pelo menos não no no no verão, né, o resto dos ano todinho eu consigo vencer o sol, menos no verão, aí eu vou pra <chuckles> diga.
Olha só, mas Me fala, mas, eh, com por que que você levanta? Por que que você vai à academia às 5h? Você acha que, hã, seu dia rende mais?
Também. Na verdade, eu eu acordo umas 5h20 e 6h em ponto eu chego na academia, minha academia abre 6h, então eu acordo, assim, umas 5h20, 5h30, aí é o tempo ali de eu jogar uma água no rosto, tomar um cafezinho preto, escovar o dente, minha mochila sempre deixo pronto um dia antes, aí eu só visto a roupa da academia, boto os casaco por cima, assim, e vou pra academia. Academia é minha sorte também academia é do lado da minha casa, então, tipo, é 5 minutos andando, então por isso que eu acordo tão perto também do horário de ir. E eu já tenho esse costume desde muito novo, então por isso que eu já acordo, mas, também, como você disse, meu dia rende muito, sabe?
Olha só! Aham, então Rende muito, né? E você parece ser uma pessoa super organizada, né? Você já deixa a mochila pronta no dia anterior, isso facilita?
Sim, porque eu tenho, assim, eu eu pratico dois esportes, eh, fixos, né, que é a academia, então eu tenho uma mochila da academia. E eu pratico tênis, então eu tenho a raqueteira, a mochila do tênis. Então, já fica tudo prontinho para o outro dia, sabe, com tudo que eu vou usar dentro da academia, tudo que eu vou usar para o tênis. Aí tem uma mochila, a terceira mochila, que é a mochila aleatória, que tem, tipo, eh, chuteira pra jogar futebol, aí eu tenho a mochila é bem grande, então tem uma bola de vôlei, se eu quiser jogar vôlei com alguns amigos. Eu eu gosto muito de esporte, gosto muito de praticar esporte. <laughs>
Nossa, que legal! Tô vendo. Que legal. E você faz uma coisa na sequência da outra? Tipo, você termina a academia e aí você vai para o vôlei, eh, ou joga tênis, na sequência?
Não, não, geralmente de manhã eu vou pra academia, né, que nem eu falei. Aí eu malho ali pra começo às 6h, aí umas 7h20, 7h25 eu paro. Aí eu tomo academia eu tomo banho, na verdade, na academia mesmo, porque uma coisa que eu não gosto, que o pessoal aqui tem muito costume de fazer, é você estar todo suado, aí você pega o seu casaco que já é de pêlo, que já é, tipo, super grosso, e você joga por cima. É a mesma coisa de me acabar, eh, eu não faço isso de jeito nenhum. Aí eu já levo por isso que eu tenho uma mochila também da academia, é um dos motivos. Porque eu sempre deixo assim, tipo, 3 toalhas, sabonete, desodorante, fica uma necessaire dentro que já é pra eu tomar banho lá. Então, eu tomo um banho na academia, aí sim eu coloco uma roupinha e boto meus casaco por cima, sem deixar os casaco com aquele cheiro de suor, sabe. Aí volto pra casa e aí, quando eu chego em casa, que eu acordo minha mulher pra ela ir pra academia, porque ela vai, tipo, 7h30, 7h40, né. Ela acorda, na verdade, esse horário e vai 8h, e eu começo o meu dia. Aí eu tomo um café, eh, vou ler um pouquinho, tipo, todo dia de manhã, antes de começar a trabalhar, eu leio a bíblia, escuto música, adoro escutar música. Se eu começar meu dia escutando música, é uma das melhores coisas pra mim, porque já pega meu astral e joga lá em cima.
O suor, é. Aham. Legal. É verdade, né? Bíblia e música, eu acho que não tem combinação mais perfeita, né?
Sim, eu gosto muito, eh, tipo, você já você já fez a primeira obrigação do dia, aí depois você entrega seu dia, assim, sabe? Eh, você já vai ali, se conecta com a espiritualidade, você escuta uma música pra dar aquele astral, você toma aquele cafézinho preto quente pra acordar, <chuckles> aí
Legal. Que legal. E me conta, o que que você toma de café da manhã? E por e, outra pergunta, por que que a sua esposa não vai tão cedo na academia com você? Ela gosta ma ela gosta de dormir ou ou ela ela tipo funciona um pouquinho mais tarde?
Hum. Oh, 2, tre as 3, ela gosta de dormir, funciona mais tarde, <laughs> ela não gosta de acordar cedo, e ela sempre fala comigo que e eu respeito sempre as coisas que ela me fala, né? Ela falou: "Ah, as mulheres precisam dormir mais do que os homens", então eu falei: "ok". <chuckles> Então, desde que a gente começou a morar é, ok, eu nã vou vou falar o quê? Então, desde que a gente começou a morar junto, é sempre essa rotina, ela não vai no mesmo horário que eu, porque ela gosta de dormir mais um pouco, ela acha, assim, maluquice minha acordar 5h30, mas respeita também, só fala às vezes que não sabe como eu consigo. Ela fala assim porque a gente dorme no mesmo horário, né.
Claro. Ok, ok. <laughs> Aham. Uhum. É, ainda mais no frio, né? Agora já tá frio aí. Você é corajoso!
Eh, aí não a ah, tá frio, tá frio. Tá nevando por sinal aqui. <laughs> Sim, começou.
Ah é? Que legal. E você vai pra academia pra ve você vai para academia, eh, muito certamente deve ta escuro, né?
Escuro, muito escuro, tanto que foi o que eu falei logo no início, né, quando eu tô voltando da academia, o sol tá amanhecendo, então tipo, isso é uma das sensações que eu mais gosto. Eh, na ida é horrível, não gosto, <chuckles> da caminhada da ida mas a da volta é muito bom porque é como se, tipo assim: "Pô, tá começando o dia ainda e eu já venci o meu corpo." Tipo isso sabe? É bem papo de coach, assim, mas realmente funciona muito comigo, porque eu volto da academia, o sol tá nascendo, aí eu tô vendo o pessoal ali com a padaria, aqui na frente da minha casa tem uma padaria, então o pão, o pão o cheiro do pão tá na rua, porque não tem muita movimença mentação quando eu tô quando eu estou voltando. Então é essa sensação que pra mim todo esse conjunto, é muito bom entendeu? E aí, a segunda pergunta que você tinha falo foi sobre o que eu como, eh, de manhã, né? Como café da manhã?
Muito escuro. Uhum. Mas na volta é gostoso. Aham. É. Que gostoso. Nossa! É. É, o que que você g exato.
Pronto, geralmente, de segun eu tenho <chuckles> porque eu sigo dieta, então o que é que eu faço? De segunda à sexta, eu sempre como as mesmas coisas, que é sempre ovo, eh, pão, queijo e café, e às vezes eu boto alguma fruta ali no meio dependendo do dia. Se eu tiver fazendo um treino muito pesado eh, não não não faço vitamina, não é uma fruta mesmo tipo uva, maçã, é, porque depende muito às vezes tem alguns treinos que são bem pesados aí eu estou com muita fome, aí pra não comer muito mais pão, pra não comer muito mais ovo, aí eu vou e adiciono alguma fruta, alguma coisa mais leve, sabe? Aí no sábado e no domingo, porque eu faço aquela que o pessoal fala que é tipo 80 20, né, 80 se você fizer 80% certo, 20% você pode fazer o que você quiser, aí pronto, no sábado e no domingo
Uhum, faz tipo uma vitamina? Não, você come a fruta mesmo a fruta, aham. Tá, sim. Aí me não me fala que no final de semana você enfia o pé na jaca?
aí o sábado e domingo eu sempre vou na padaria, compro um um croissant, um pain au chocolat, compro uma coisa diferente, eh eh, vou em alguma padaria que tenha alguma uma pâtisserie que tenha uma coisa diferente, assim, pra comprar, algum docinho, aí trago pra casa, minha mulher gosta muito que eu faço isso nos finais de semana, aí dia de domingo tem a feirinha, a gente vai na feirinha também, aí quando tá na feirinha a gente sai provando tudo que tem na feirinha, assim, sabe? O que
Aham. Nossa senhora! Ah, e aqueles queijos que tem na feira, daí?
Muito, a gente compra muitos queijos. Ela que sabe mais escolher ela que sabe mais escolher pra va dizer a verdade, eu não sou muito conhecedor, eu só como. <chuckles>
Nossa que delícia, tudo p tudo Porque tem Porque tem o o queijo do da do do leite de ovelha, do leite de cabra, eh, o queijo nossa, é eu amo queijo de cabra.
Sim, o de cabra, o cabra é muito bom. O de cabra é muito bom.
Escuta, me fala uma coisa. Eh, então, hã, você falou do pão, nossa eu fiquei até com fome. Eh, me veio uma tena na cabeça assim do do parisiense ou você também que não sei se você faz isso, põe a baguetinha embaixo do braço, compra a manteiga e vai pra casa comer o pãozinho.
Muito, muito, muito bom. Hum. <laughs> Nossa. Eles fazem você vai ver que se se estiver na França, você vai ver isso todos os dias, todos os dias. Coloca embaixo do braço, e ainda vai comendo um pedacinho, pega um pedacinho, bo bota vai comendo no caminho, e bota embaixo do braço, juro, todos os dias, todos os dias eu vejo isso. Isso acontece tipo de fato mesmo, não é só nos filmes. <chuckles>
Todos os dias, né. Ai que deli gente do céu, que delícia. Nossa, que gostoso, que gostoso. É, é muito típico, né, porque a a gente vê, eu eu conheço a França, já fui 2 vezes, hã Essa coisa da feira, da dos do das das dos das lojas de antiguidade, né, das patisserries com aqueles doces maravilhosos, não é à toa que as melhores escolas de gastronomia estão aí, né.
Sim, sim. É isso. É, é exatamente isso que Sim, diga.
E me fala uma coisa Tem uma regra ou tem alguma regra, algum ritual que, assim, nem você nem a sua esposa abrem mão? Tipo, hã, lê jornal, eh, beijo na testa, checar a agenda, você já falou da bi da bli da bíblia e do café preto, da música, tem alguma outra coisa que vocês, eh, adotam como ritual diário?
Ó, pra mim, foi o que nem eu eu te falei, ao meu ritual, realmente porque quando ela sai, aí eu fico sozinho em casa, né, então é o momento que Não a gente não tem filho, não tem nenhum filho, então o que que acontece, ela não gosta de muita zoada de manhã.
Você não tem filhos?
Não gosta de jeito nenhum. Então é o meu momento de botar música alta no a altura que eu quiser, <laughs> de manhã, pra eu que nem eu falei, me conectar, eh a levantar o astral. E ela é super ao contrário de mim de manhã. Tipo o o depois, do restante do dia a gente é muito parecido, mas de manhã ela não gosta de conversar muito, ela não gosta que eu fique, tipo, fazendo muitas perguntas, ela gosta de ter o tempo dela, fica aquela Pronto, pronto, aí ela gosta de ter o tempo dela. Ela pega o Kindle quando ela chega, por exemplo, do da academia, ela faz a mesma coisa que eu, ela toma banho lá. Então, diferente de mim, que não tomo café assistindo ou lendo ou fazendo alguma coisa, eu tomo o café da manhã curtindo o meu café da manhã, escutando música, comendo, eh, falando comigo mesmo, pensando no que é que eu vou trabalhar, eh, criando minha rotina assim do dia na minha cabeça. Ela é totalmente o contrário. Ela entra em casa, ela geralmente eu já deixo pronta a comida dela, né.
Uhum. Hã. Parece meu marido. <chuckles> Eu te entendo.
Porque quando ela está voltando, é basicamente quando eu estou, tipo, lavando os pratos. Então eu já vou preparando o café dela. Aí ela só me avisa, tipo assim: "Amor eu tô já tô indo pra casa." E a academia é perto, quando eu falo é como eu falei. Então eu já preparo ali os ovos dela. Ela chega em casa, a primeira coisa que ela faz é só, tipo assim, sentar pra comer, pega o Kindle e vai ler, e fica, tipo assim, quieta, sem falar nada. Só fala, assim, no máximo um bom dia de novo, dá um abraço, mas vai lá, senta na mesinha e fica lendo o Kindle e tomando o café dela, que é o momento que, assim, é o momento dela. Aí pronto, depois disso aí começa o dia e a gente começa a falar. Porque, como eu faço home office e ela também, eu sou mais híbrido, ela é 100%, então 3 dias da semana a gente tá junto, aqui em casa. Então a parte da manhã, assim, a gente sempre fica se comunicando muito. Aí a gente faz as pausas juntos, que eu a gen a gente sempre faz isso. A cada 40 a 50 minutos a gente faz uma pausa de 10 minutos. Aí a gente levanta pra esticar o corpo, aí conversa um pouquinho, conta uma fofoca. A minha casa é de frente pra rua, então a gente vai olhar a rua pra ver o povo, assim, passando.
Tá. Aham. Uhum. Que legal. Vai olhar rua, vai a olhar movimento, né. Legal você contar isso, esse respeito que vocês criaram, eh, de hã, realmente vocês parecem ser duas pessoas diferentes, né, pelo eh, de hábitos de manhã pela manhã diferentes e vocês se respeitam, né, isso é muito legal, porque é super importante pra quem trabalha junto, né.
Vai olhar o movimento, é. Sim, com certeza, com certeza. Então tipo, a gente tenta manter ali o equilíbrio, sabe. Tem o momento que é, o momento de cada um e o momento dos 2 juntos, e aí durante a manhã tipo é é uma das coisas que a gente mais gosta é fazer essas pausas, se fosse pra falar assim, ah, durante a rotina, claro que eu não estou dizendo, assim, de um final de semanas, aí com certeza vão teria outras coisas, mas durante a semana ali, uma das coisas que a gente mais gosta de fazer, que eu também escuto ela falando isso que é uma das coisas que ela mais gosta de fazer, é os momentos que a gente para pra tomar um cafezinho, sentar na varanda que tem uma varandinha e tem 2 bancos, e a gente fica olhando a rua e tipo igual a 2 velhos, sabe? Não somos velhos, mas a gente tem a alma de velho. <laughs>
Gostoso. Ai gostoso, ver o movimento, né? Aham. Que legal. Nossa, fantástico, fantástico. E você já teve alguma manhã caótica, memorável?
Sim. Já. Olha, o pre simplesmente os dias que eu vou trabalhar presencial. Desde que eu comecei a trabalhar home office e essa parte de híbrido, eu me acostumei muito. Então se eu não me preparar bem pra ir presencial, eu sempre esqueço alguma coisa. Sempre assim, eu sempre, por isso que eu falei acho que comentei não sei se eu comentei contigo da mochila que eu deixo pronto a mochila um dia antes, acho que não.
Contou, aquela super mochila.
Pronto, a super mochila que eu sempre deixo pronto. Aí eu deixo minha mochila do trabalho pronta um dia antes, porque já teve uma vez que eu cheguei, tipo assim, na metade do caminho pro trabalho, e eu lembrei que eu esqueci o meu crachá.
Hum.
Aí eu tive que voltar, e eu vou de bicicleta pro trabalho aí voltei. Aí quando eu voltei eu deixei a chave da casa na porta. Imagina? Aí eu fui de novo na metade do caminho que eu botei a mão no bolso cadê a chave? Perdi a chave, voltei de novo, pra pegar a chave, e aí imagina, aí eu cheguei super atrasado, foi horrível, não gosto de chegar atrasado no trabalho, ninguém fala nada, mas eu não gosto, é, é isso. <laughs>
Olha só. Cadê a chave? Voltou pra pegar a chave. Nossa. Você que é organizado. É, ai que legal ouvir você viu, adorei sua rotina, adorei, adorei a história do pão, adorei. Obrigada por ter compartilhado comigo.
Eu que agradeço, foi muito bom compartilhar com você foi muito boa a conversa obrigado mesmo.